Ah, okay. Bigyan mo nga ako ng halimbawa.
Ng mga music?
Oo, yung mga pinaparinggan mo baka mabigyan mo ko ng tips, ma-play ko rin sa Spotify ko.
Minsan, nasa mga YouTube lang minsan, eh. Parang mm, yung mga more on mga Tagalog.
Hmm. Ano 'to, mga OPM, ano ba 'to? Ah, ang mga OPM. Oo, so parang nagpapasigla ‘to ng araw mo. Oo, nako. Oo nga ‘no, sabagay ‘no maganda rin talagang ‘pag pinapa musika ay talaga rin nagbi nagbibigay ng magandang mood, ‘di ba.
Mm. Yung mga good vibes, mm. Tama, oo. Tapos kasabay nun ‘di ba, magpapa-music ka, tapos ayun na, gagalaw galaw ka na, mag ah, magwawalis, tapos maglilinis sa bahay, parang alam mo ‘yon, parang ang gaan-gaan. Oo, nakakagana.
Tama ‘yan. Oo. Mas ginaganahan ka? Oo. Hmm, talagang, talagang mga household chores talaga yun ng mga nagpapasigla sa’yo, ‘no. Mga gawaing bahay talaga. Sabagay, ‘pag malinis ang bahay at walang walang labada, mas oo, labada, mas talaga may peace of mind ka magpahinga, ‘di ba. Oo, tama rin ‘yan. Eh, may mga paborito ka bang mga pagkain o inumin sa umaga? Nabanggit mo ang kape, ‘di ba. Ang mga pagkain na nagbibigay sa’yo ng energy sa umaga.
Mm. Mm, tama. Mga kalat na oo. Mm, tama. Mm. Oo, kape. Oo, kape nga. Kasi minsan kapag hindi ako nakapag kape sa umaga, parang kulang yung mood mo. Parang kulang yung araw, gano’n. <chuckles>
Hmm. Oo. Oo, talaga may ganiyan akong mga kaibigan, talagang simulan talaga ng kape. Ako kasi bawal, nagpapalpitate ako. Oo.
Mm. Hmm, pero ano naman yung iniinom mo or mga pagkain?
Mga e normally energy drink. Milo, ah, ganiyan, ah, non non-caffeinated yung ano ko ah, pagkain, ang gusto ko talaga kung ano yung breakfast food, yun oo, mga mga kumbaga mga itlog, yung mga oo, yung mga o tapos yung ano, hindi ako masyado sa process, eh, kasi hindi healthy. Ano nga, yung dangit, ‘yan, yung mga dangit, yung mga pang breakfast, mga pang breakfast talaga na mga ano, ah, na mga food. Talagang ginaganahan ako. Kasi ayoko ng kina oo, pa parang ayoko kasi na na papareho yung kinakain ko sa tanghali. Tanghali kasi parang gusto ko talaga ulam talaga, mga sinigang. Oo, luto’t
Mm. Mm. Hmm, oo. Oh, mga sininga sinangag ‘no. Mm, hotdog. <chuckles> Hmm, oo. Hmm, oo. Tama. Mm. Hmm, maganda ‘yon. Ulam. Oo, yung mga lutong ulam talaga, yung lutong bahay, yung mga pinakbet, ganun ba? <chuckles>
Oo, oo. Pero ikaw ba, nag-i-skip ka ba ng breakfast?

Oo, tama rin naman yun.
Kaya kailangan din na mag ah, ano mem, mag-exe-exercise.
Tama yan, tama yan. At saka dapat, ah mhm. Totoo, at saka ay yung ginagawa mo rin na sabi mo kanina nag ah, gumagala ka, tapos i nagbabahay-bahay ka sa mga kakilala mo, mga kamag-anak mo. Parang one way na rin yun ng parang releasing mo yung mga stress mo. Tapo kami kakuwentuhan ka, di ba? Ah, may nakakwentuhan. Saka, siguro nag ah, ah, naglalakad-lakad ka na rin, di ba? So, taman
Mm, tas pakalmahin yung isip, tas damdamin. <chuckles> Mm. Mm. Mm, drama, mm. Mm, naglakad naglalakad-lakad ka siyempre na na parang nag-e-exercise ka na din. Yung mga pinsan ko kasi parang magkakapitbahay lang din kasi kami.
Hmm. Oo, tama yun, maganda rin naman. Ah, oh, yun ang maganda kasi at least may mga, ah, kakuwentuhan ka. Kasi aminin naman natin minsan pag nasa bahay lang tayo tapos nagwo-work kung ano, kung wala tayong minsan kausap, talagang mas maganda pag lumalabas. So, lalabas din para may me may masagap din tayong mga ibang kuwento. 'Di ba, para tama, totoo yan, hmm.
Mm. Oo. Uy, nakaka-stress naman yun. Mm. Mm, tama. Kasi kapag nakakulong ka lang ganiyan, parang yung mental health mo din yung maapektuhan, eh. Pa magiging introvert ka na, ganiyan.
Mm, tama yan.

Oo. So, yung pagwawalis parang nagigising ka nun sa umaga pag ginagawa mo yun? Oo, pero ay hindi ka nag-aano like, ah, extra activity like mga jogging, sa umaga?
Mm. Mm. Hmm, hindi naman. Hindi pa. <chuckles>
Ay, hindi pa. Ako ginagawa ko rin yun, ginagawa ko ka sim hindi jogging, walking lang, brisk walking. Sabi kasi ng doktor ko, ah, mas healthy raw ang brisk walking. kaysa sa jogging. Oh, kasi parang kung hindi ka naman talaga physically handa sa jogging huwag mong pipilitan kasi delikado. So, sabi niya, ah, walking lang daw at least 30 minutes a day, okey. So, parang ina-alternate ko kung maganda ang panahon may parke naman dito sa likod namin. So, talagang, ah, naglalakad-lakad talaga ako 30 minutes, tapos masaya rin kasi marami na rin akong nagiging kaibigan, nakakasabay minsan, ah, nyi wino-walking nila yung mga aso nila. Ah, so, nakipaglaro na rin ako, hmm.
Hmm, nag-jajogging ka? Ah, mm. Jogging, mm. Oo, tama. Mm. Oo. Kaya nga. Mm, maganda yun, no? Minsan yung mga ano yung mga baby nila, di ba, pinapaarawan.
Oo, hmm, ganun, huh
Mm, tas madami kang mga kakwentuhan. <chuckles>
Hmm, wala naman mga baby dun nagdadala? Ay, mostly talagang mga mga talagang adults lang and their dogs. Mi mostly kasi talagang wino-walking nila. Ah, nakakakwentuhan ko at the same time minsan di ko rin sila pinapakialaman kasi pag nakakapagkwentuhan ako di rin ako nakakalakad ng husto. So, pinapabayaan ko na lang sila nagha-hi na lang ako. So, parang feeling ko alternate tapos nagga-gardening ako. Ah, para hindi masiyadong boring pag umuulan gardening lang talaga sa bahay lang. Oo, ikaw ba, ano pa?
Hmm. Ad mm. Oo. Oo. <chuckles> Mm, tama. Mm. Hmm. Oo, pero Um, bukod sa pagwawalis, alam mo yung mga na parang nakikinig ka ng mga musika yung mga positive.

Magandang umaga po.
Magandang umaga rin.
Naku, kamusta ka, masaya ako nagkausap tayong muli.
Hmm, ito maayos naman, ikaw ba?
Okey naman, eto, ah, medyo, ah, katatapos ko lang magla luto ng agahan at hinihintay ko na lang, ah, yung dumating yung um, <tsk> ah, pinsan ko para sabay-sabay kaming kumain, alam mo ba pero alam mo, um, <tsk> kanina ma medyo magaang ang ano ko, kasi natapos ko lahat ng mga activity ko sa umaga. Kasi parang mahilig talaga kasi ako mag-gardening sa umaga, parang 'yon na yung exercise ko, parang nakukumpleto yung araw ko, ah, 'pag talagang nasisimulan kong bisitahan, ah, yung mga, mga tanim ko, ikaw ba, mm, ano ba mga simpleng gawain mo sa umaga, na nakakatulong para, ah, magising ka at, ah, maganda sa araw-araw?
Mm. Hmm, oo, maganda 'yon. Mhm. Oo. Hmm. Oo, tama. Mm. Kaya nga, mga tanim, mm. Ako, minsan nagkakape muna ako kapag, pagkagising ko, tapos para mag-exercise gano'n, um, nagwawalis al nagwawalis-walis ako sa mga, ah, bakuran namin, para siyempre galaw-galaw, <laughs> oo.
Hmm. Ah, oo, tama yan.
Tapos minsan, 'yon nga, may mga konti din naman kaming mga garden, pumupunta din ako, kasi alam mo, nakaka-anti-stress kapag nakikita mo yung mga bulaklak, yung mga garden, ganiyan.